Malambot, gusto nila oo, oo. Kapag nagluluto kasi ako ng adobo, like, ang tagal ko siyang pakuluan bago bago para mag, ah, settle down din para mawala <chuckles> hindi mga 1 1/2 naman, oo, oras sob
Ah, parehas tayo. <chuckles> 3 oras ba 'yan? <laughs> Tama, tama. <chuckles> 3 oras durog na 'yun, <sniffs> I guess.
Oo wala ng makakain, oo.
Sobra naman, pe pero anong, <smacks lips> uhm, dun sa adobo sinabi mo at may ideya ako d'yan, eh, may special ka bang ingredient or sangkap, kung p'wede mong i-share or secret? <chuckles>
Mm.

Pritong baboy. Alam mo yung pri pritong baboy na coated coated siya ng arina.
Ano yun, so Oh, parang deep-fry, gano'n? Hm hindi naman. Hmm.
Mm, parang gano'n ka para siyang deep fry kaso alam mo yung, ah, wet butter siya? Ah, recipe kasi ng lola ko yun, siya nagturo sa'kin ng gano'n.
Mhm. Tsa ah, okey, okey. So, sa kanya ka natuto? <scoffs>
Yun dun. Mm, sa lola ko, dun ako natuto. Ta's mga sumunod na ano, mga friend ko na, mga Kapampangan, mga lutong Kapampangan, ah, Ilocano mga gano'n.
Mm.

Ako, ako ang nagluluto ako namimili ng ulam or minsan ka kunyari like 'di ba nag-Christmas, nag-Christmas tas New Year, so mag magtatanong na ako niyan kasi siyempre naluto na ng Christmas, iba naman siguro pag bagong taon. Ganun, nag nagtatanong ako.
Mm, mm. O yan, oo. Oo nga tama. masusup Sa pamilya ko dito, kunyari, ah, Christmas anong gusto niyo, so, yan nandiyan yung mga standard na spaghetti yan, lumpia, kunyari may hamon, pagdating naman sa ano, bagong taon, o sige Pilipino naman tayo, Pilipino so, nandiyan yung, ano ba 'to, ano bang putahe yun, yung molo, pansit molo, ganyan gustong-gusto namin. Yan nakatiki nakakain ka na ba non o gumagawa ka rin non?
Mm. Bagong taon. Mm. Ah, pansit molo. Mm, nakakain na, nakakain pero never akong nakagawa ng pansit molo, more like, sa mga bahay ng friend, ganon.
Ah.